Doğru, değil mi?
Çok severdim Harun Kolçak'ı. Eee, ve biliyor musun, ben yakın zamanda, eee, alakasız bir belgesel izledim. Eee, bir metal müzik belgeseli izledim, bir Türk tarafından yapılan. Iıı, kim vardı? Harun Kolçak vardı belgeselde. Eee, çünkü Harun Kolçak da basçı biliyorsun ve Harun Kolçak çok iyi bir metal dinleyicisi.
Hı hı. Öyle mi? Öyle miymiş? Bilmiyordum. <chuckles>
<inhales> Ne metalci ne metalci. Hani aslında o bizim, o kıvırcık gördüğümüz o uzun saç mevzusu, dar pantolon hepsi metalcilikten geliyormuş.
<chuckles> A anladım. Tamam. Doğru, aslında yani, eee, tipo ilk tipolojisi biraz öyle gibiydi.
Evet. Hı hı. Çok iyi bir metalci. Ve böyle merdiven altı metal falan da dinliyor, yani aşırı metal dinliyor. <chuckles>
<chuckles> Anladım. Senin o dönem, eee, peki rock veya metal müziğe, eee, merakın var mıydı? İlgin var mıydı?
E ı bu dönemin e b eee, ilerisi herhâlde 15-16 yaşla birlikte yabancı müzik kanalları da gelince Türkiye'ye, eee, o dönemde, ımm, şey vardı, Rockstation programı vardı TRT'de.
Doğru. Doğru değil mi TRT 1'de?
Evet, Yekta Yekta sunuyordu galiba hani seslendirmeci. Eee, onun da sunduğu bir dönem vardı. O
Evet. O zaman müzik keşfetmek için o program çok önemliydi değil mi? A! Bu varmış, bu varmış vs.
Çok güzeldi. Tabii. Bir de o kadar tatlı ki ben su şimdi tekrarlarını biz bazen izliyoruz eşimle. Eee, Ankara'nın böyle yeni çıkma metalcilerini bile programa konuk etmişler, sahne almalarına yardımcı olmuşlar. Ne kadar güzel değil mi?
Hı hı. Çok, çok iyi gerçekten. Ih. tabii. Gerçekten, şey, ya, o zaman, hani, kıymetli şeyleri, eee, ııı, bir de hani, böyle özel programlarda izliyorduk. Böyle her Spotify veya YouTube olmadığı için keş keşif de çok daha, ııı, hani, tat bırakan diyeyim.
Aynen. Z zordu. Evet, zordu keşif ama keşfedince de bırakmıyorduk peşini. Bu arada b şunu da söylemeden geçemeyeceğim, Blue Jean Dergisi.
Ha, doğru o da yön veren dergi değil mi? I popülerlik açısından.
Evet. Evet, evet, çok, çok güzeldi. <chuckles>
Gerçekten, şey, ş ııı, bayağı bir, ııı, gözümüzün önünden tekrar bir geçti 90'lar değil mi? Hani, Yonca Evcimik'ten başladı. Iıı, sonra Hakan Peker, sonra Sezen Aksu ve ekibinin eee, katkılarıyla ortaya çıkmış birçok sanatçı. Ve, emm, hani, hâlâ, eee, sen de eminim, eee, hani, s sonuna kadar hayatının içinde ye yer edecek ve nostalji olarak kalacak bir, değerli bir dönem değil mi?
Evet. Evet. Tabii. Kesin kesinlikle öyle, kesinlikle öyle.
Çok güzel. Çok keyifliydi hatırlamak, ııı, hatırlatman, ııı, konuları çok teşekkür ederim, sohbet için.
Teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Emm, bir başka buluşmada da 90'lar rock müziği konuşalım lütfen.
Olabilir. <chuckles> Teşekkürler, görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.

90´larda ilk gözümün önüne gelenlerden biri, Yonca Evcimik galiba.
Yonca Evcimik evet, ç Aboneyim diye bir şarkısı vardı değil mi? Çok, ııı, popüler olmuştu zamanında 90´ların başıydı değil mi?
Aboneyim, abone. <chuckles> Evet. Eee, 91.
Doğru doğru.
91. Eee, albümün adı da Abone. <chuckles> Adı albüm kapağını hatırlıyorum çünkü. Eee, bir de tabii şey, emm, dans değil mi? Iıı, Yonca Evcimik'in, eee, o
Evet. <chuckles> Tüm çocukların o, ııı, t taklit etmeye çalıştığı dansı vardı değil mi? <chuckles>
Evet, aynen öyle. Böyle, herkes tarafından ezberlenmiş ve istemsizce yapılan bir danstı. <chuckles>
<chuckles> Doğru. Sen o zamanlar 12 yaşındaydın. O zaman, değil mi aşağı yukarı? Iıı, ve tam aslında Yonca Evcimik dinleme yaşı da denebilir aslında. Eee, nasıl hatırlıyorsun onu arkadaşlarınla? Çok mu eğlenirdiniz Yonca Evcimik'le?
Evet, evet. Kesinlikle. Bu bu arada Tabii çok, çok dinlerdik, çok eğlenirdik ortaokul dönemi. Eee, bu şeyi fark ettim, eee, 2 gün önce, 2 gün önce, biraz Yonca Evcimik izledik de biz. Eee, yani ken kendi kendimize, eee, böyle "Bir bakalım ya ne yapıyordu bu kadın." diye. Madonna'nın aynısı. <chuckles>
E he. Hı. Ha direkt böyle taklit eder gibi mi aynısı?
Evet, saçı aynı, küpeleri aynı, makyajı aynı. Eee, çok iyi bir Madonna, eee, şeyi, eee, taklit demeyelim, esinlenmiş diyelim ona. <chuckles>
Evet. O zamanlar, aranjman müzikler falan da çok meşhurdu. Bu da bi bir nevi aranjman olabilir aslında, bir yurt dışındaki bir karaktere değil mi? Emm
Olabilir, olabilir. Bu arada bak, inanamayacağın bir şey söyleyeceğim. Bu albümü, ne kadar satmıştı biliyor musun Yonca Evcimik'in?
Ne kadar?
2.800.000.
Ciddi misin? Of! <chuckles>
2.800.000 fiziksel albüm satmış kadın.
Zaten o zaman nüfus 50 falan milyon 50-55 galiba değil mi? İii, çok inanılmaz bir rakam gerçek Her eve girmiş yani aşağı yukarı.
Anca Hıı, tabii. Kesinlikle, her eve, her eve girmiş, her eve girmiş
Doğru, eee, yani o zamanın, eee 90´ların başına damga vuran şey ve 90´ların belki de habercisi değil mi?
Aynen, anne ama bir tane daha var. Bence hatırlayacaksın. Hakan Peker.
Hı hı. Nedir? A! Değil mi? O da yine aynı ekol gibi, ama tabii ki daha farklı. Eee, o da yine dans, eee, güzel dans edip, eee, ve o zamanki, yine çocukların aşık olduğu bir, eee, hani hem yakışıklı bir insan, hem böyle efendi bir adam falan.
Aynı ekol. Aynen. Aynen. Tabii. Ve biliyorsun hâlâ aynı.
Aynı, hiç yaşlanmadı. <chuckles>
Aynı duruyor. Ya bence o, eee, sanatçılığının yanında, başka bir şeyler keşfetti de dünyayla paylaşmıyor bence kesinlikle yani.
Gerçekten 90´larda kalmış gibi değil mi?
90´larda. Bu bu arada biliyor musun Seyyal Taner'in dansçısıydı